Ujú.
Por un tiempo fue mi mi alarma. <chuckles>
Okey. <chuckles> Despertándote bien épico, ¿no? De la criogenización. <laughs> Eh.
Sí, por un tiempo fue mi alarma. Sí, correcto. Son son juegos que, básicamente, nunca pensé o sea, yo me acuerdo que los compré, y dije: "Me va a gustar", pero nunca pensé que iba a llegar a ese nivel. Y también me acuerdo que ese Halo Reach, mi papá me porque me gradué, no me acuerdo cuál año era, pero me gradué, ah, me acuerdo que pasé, eh, el curso, básicamente, ah, el año lectivo, con buenas notas, y me dio la hasta el día de hoy lo tengo, tengo la edición de coleccionista de Halo Reach.
Ujú. Ajá. Ujú. Mm, ajá. Ah, okey. Ajá. Um. Uh. ¿Y y qué tiene? Ah, es es el que tiene como la roca que están todos los Spartan. Ah, no puede ser. <chuckles> No, sí, sí, sí lo creo. Sh ah, qué increíble, hermano, la verdad, eh eh, son la clase de tesoros Es que es que yo me identifico mucho, o sea, sé de lo que estás hablando, ¿sabes? Y y sé el valor que tiene, o sea, obviamente, pues, para un adulto, o o para personas que, pues, no lo vivieron, no significa nada, y es como de: "Ay, estos monillos, ¿qué?", ¿no? Pero, um, ah, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo, supongo que, quizá, tú también, o a lo mejor ya estaba más gra ya estabas más grande, pero los monitos de Mega Bloks de Halo, por ejemplo.
Sí, sí, uh, eh, tiene el mapa bien grande y es bien bonito, bien bonito, la verdad. Lo tengo guardado. Ujú. Sí. Ajá, no lo, <chuckles> correcto. Ah, sí, sí, sí, sí, también, eran eran increíbles.
<chuckles> Sí, increíble, increíble, porque no solo era que que que pudieras tener, a am, al jefe maestro, ¿no? En tus manos, eh, o a un elite, sino que, pues, ya sabes, no faltaban los vehículos, eh, desde el hecho de armarlos, por ejemplo, que que a lo mejor se convertía hasta en otro pasatiempo, ¿no? Armarlos y luego construir los sets, ¿lo llegaste a hacer?
Ujú. Correcto. Exacto. Sí, sí, sí, sí, y lo hacía con mis amigos, ah, que la verdad que Xbox se hizo una parte demasiado importante con eso de exclusivos. Ah, tristemente, ahora ya no lo tiene, mucho, pero la verdad que la esencia del 360 fue básicamente como la camaradería, ah, estar con tus camaradas y como que tener ese sentido de amistad. Básicamente, ahí fue donde descubrí gente que se quedaron para toda mi vida ya, básicamente.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú.